Ah, vero. pericolosissi
E mette mette mette le foto che stanno loro su sulle piste, no? E quelli, cioè tipo a 600 chilometri, 700 metri, dice: "Ah, quelli stanno lì stanotte, e non rientrano, no, andiamogli a va a a svaligiargli casa." No? Eh, eh.
Sì. Eh, è vero, è vero, bravissimo. No, ma è una cosa, che è capitato anche, mhmm, nella mia zona da poco, sì, sì, perché Sì però, ecco, mhmm, come dici tu forse, uhm, io sono un po' troppo pessimista su questo tema qua, però vedendo anche il tuo punto di vista, forse non è tutto perso, cioè nel senso, alla fine tutto dipende da noi uomini, donne, no? <clicks tongue> Esatt
Eh, sì, sì. Capita, capita. Capita. Certo, dall'uso che ne fai, no dall'uso che ne fai, no, anche pe esempio, che ne so, un'a un un'automobile, no, che è utile, ci serve per portarci da da A a B, no, ma se tu comunque cominci a guidare in maniera scriteriata, ehm, fai il il criminale nel traffico, tagli la strada, passi co' rosso, eh, poi anche un'automobile diventa diventa pericolosa, no, perché perché ne fai un uso un uso sbagliato, no, quindi bisogna vedere insomma, come come utilizziamo queste queste tecnologie, dipende da noi.
Sì. Esatto, esatt Eh No. Sì. Diventa una ma esatto. No, no, e Questo è su tutto. E poi tra l'altro scusami se ti interrompo tra l'altro avremmo da parlare per ore, quindi <chuckles> ci mancherebbe. <chuckles> Ti ringrazio, ciao. Ciao, ciao.
No, no, no, no. Ah, certo, certo. Ti saluto, grazie cara, eh, grazie, ciao, ciao, ciao.